Pois é, eu não sei. E eu
Talvez talvez uma ligação real para eles com o telefone, um texto um pouco mais longo, né. São sugestões que eu posso lhe dar pra pra você reconsiderar esse contato com os amigos.
Uhum. Uhum. Sim, não é é entendo, eh, você acha que então ao invés de ficar reclamando eu deveria tomar uma iniciativa, não é?
Isso, eh, quando você se sente incomodada, com com uma algo que ocorreu na rede social ali, um alguém colocou um emoji ou conversou com a sua amiga, ué, eu posso entrar na conversa, não posso?
Uhum. Uhum. Sim, sim, sim.
Eu não posso continuar a conversa embaixo?
É é é é que é engraçado, né. Por exemplo, tem uma tem algumas pessoas que são muito não, com certeza, você tem toda a razão. Eu lembrei só desse exemplo, assim, por exemplo, eh, a gente tem um tinha, né, um grupinho que eram éramos 4 amigas, né, e e agora que eu estou longe, elas continuam se encontrando e tal, né, e
Sim. Hum, e você está fora.
e eu estou fora, né, eh, mas uma outro dia elas se encontraram, por exemplo, postaram a imagem das 3, né, 3 delas, eh eh, reunidas e tem inclusive uma outra pessoa que entrou no grupo, né, eh, já meu já fui substituída já fui substituída, mas tudo bem porque é uma é uma pessoa muito legal, eu a eu gosto muito dela, mas uma outra uma das outras meninas não esteve presente, né, então só para te mostrar a reação, eu mandei uma men assim, pus um coraçãozinho, coloquei assim, ai saudades e tal. E a menina que faltou, que não esteve lá, mandou uma mensagem assim, "Ai que maravilha, esse grupo de queridas!" cheio de, eh, exclamações e não sei o quê, e ainda completou assim: "Só faltou eu aí com vocês".
Sim. Sim. Já te substituíram, né, <laughs> sim. Certo. Sim. Sim. Aham. Olha, sim, ela expressou ela se expressou.
Entende o tipo de é, ela e tudo que eu sentia, mas que eu não pus, porque eu só fiquei na inveja, né.
Certo, aham, ah, característica das pessoas, as pessoas são diferentes e tá tudo ok, tá tudo bem. Porque uma das coisas que a rede social tenta fazer é deixar todo mundo igual, né. Você pode ver que a aparência das pessoas nas redes sociais, nas fotos, elas têm o mesmo cabelo, a mesma boca, o mesmo olhar, não é?
É, sim. É, uhum. É. Sim, é verdade, mesmo corpo, mesmo tudo, né.
É essa a realidade? É? É verdadeiro isso? Você se sente impelida a ser, assim também, então eu tenho que fazer essas reflexões, né.
Uhum, não, não, não. É. Hum.